Şöyle kendinle vakit kendinle konuşmak demek illa oturup, eee, iç ses monolog yapmana gerek yok. Kendinle vakit geçirebilirsin kendinle konuşarak. Örneğin yazı yazabilirsin. Yazı, dersin ki b şu an kahvemi alacağım, güzel bir de cookie'mi alacağım ve yazı yazacağım 2 sayfa, 1 sayfa. Ig ıg kendine böyle sayfa olarak kısıtlamana bile gerek yok ki şu an yazı yazacağım. Ne düşünüyorsam onu yazacağım. İnsan düşündüklerini yazdığında daha iyi hisseder. Çünkü artık, eee, arınmış olur o karmaşık, eee, sarmaldan. Daha sonrasında kitap okuyabilirsin, okumaya çalışabilirsin en azından.
Hı hı. Evet. Çok doğru. Hıı. Evet. Ya aslında sosyal medyanın getirisin eee tabii ki de böyle belki düşünmeni engelliyor ama bir noktada bir götürüsü var ki dikkat süresi, mesela çok fazla o kısa videoları kaydırmaktan, eee, dikkat sürem ciddi oranda azalmış durumda ve, eee, kitap okumak benim için eskisinden daha zor bir hâlde ki, önceden çok kitap okuyan biri olarak söylüyorum bunu. Ama kendine yazı yazma konusunda çok ustayımdır. Yani bunu yapmayı çok severim hatta, hatta çoğu zaman ağlarım yani orada başka bir şeyle uğraşacak vaktim yok <chuckles> gerçekten, eee, bu beni çok rahatlatıyor bir açıdan da.
<chuckles> Yani şöyle, eee, ağlamak bile sana iyi gelir, öyle düşün. Kendinle vakit geçiriyorsun.
E, tabii ki de ben çok seviyorum ağlamayı. Evet gerçekten beni böyle bir iyileşme yöntemi olsaydı ben kesinlikle yani gözle görülebilir bir şekilde ağlamak derdim ve çok iyileştirdiğine de inanıyorum, eee, ağlamanın. Eee, ben de çok işe yarıyor aslında o ama tabii ki de her zaman o i içinden yazma isteği gelmiyor ya tabii ki de ben bir roman yazan bile değilim ama bazen o iç sesini de bulmak çok zor. Yani oradaki karışıklığı, eee, ne söylüyor acaba, ne düşünüyorsun acaba, içinden ne geçiyor, hani neden üzgünsünü bile sormak zor oluyor. Ben genelde bunun üzerine yazıyorum, kendime yazıları. Eee, zihin bazen o kadar karışık oluyor ki, eee, onun sesini dinlemek de, eee, kolay olmuyor yani. Ama olduğu zamanlarda, evet, <chuckles> olduğu zamanlarda çoğunlukta yazmaya çalışıyorum aslında, çok mantıklı bir yöntem, kesinlikle.
<chuckles> Evet. Hı hı. Evet, kalemin yetişmeyebilir. <chuckles>